Ja, hallo, wie geh
Ja, hallo. Prima. Ja, ja, ja, prima. Sonnenschein und das ist immer animierend.
Na? Alles wunderbar, ja.
Ja, ja, ja, ja, ja.
So, dadurch, dass ich äh, ich reise ja oder bin viel umgezogen, habe ich viele verschiedene Traditionen. Ähm, aber wenn ich heimgehe, grad so im im, äh
Mhm.
im, äh, Herbst, is sind bei uns voll viele Weinfeste. Also jedes Ort hat 'n Weinfest. Und da wä würde ich gern mal wieder hinfahren, ähm wenn's dann so weit ist. Also die Tradition Weinfest, ähm, finde ich
Ja.
die beste Jahreszeit. Und du? Ja.
Herrlich. Ja, ja, das kommt drauf an, wenn du in die in die Pfalz fährst oder nach Hessen. Ja. Bist du 'n Pfälzer?
Jawohl, ja! Ich en bin Pfälzer, ja.
Ui, ei ich habe in Saarbrücken studiert.
Ah, schön. Ah ja, okay, die verstehe ich auch noch mit den Lyoner und so, ne? Ja. <laughs>
Ja, ja. Gell. Ja, ja. Genau, genau, aber nur studiert, also, ähm, ja, au meine Mutter kam aus der Gegend, das heißt ich kenne eure Traditionen, ja, ja, ja, die kenne ich, ja, ja, ja. Ja, genau. Ja, du da sind wir grade am Punkt. Also, was ich lebe im La Weinland und, äh, das ist dasselbe. Also im im September ist die Weißweinernte, im Oktober die Rotweinernte und ab da bist du dann nur auf, äh, Weinfesten, Weinmessen oder sonst was.
Okay. Ah, schön, ja. Viel Wein, ganz viel Wein, ja. Ach, wie toll. Ja, es ist auch voll die Stimmung. Das bringt auch so 'ne Gemeinde zusammen. Also, ich finde das Gefühl von diesen Weinfesten, dieses Traditionelle also, bei uns wird erst mal der Wein ausgegraben und zum Schluss wird sie wieder eingegraben. Aber so das ganze Drumherum, so jeder kommt, um das zu sehen. Und, ähm, ja, also dann wird die die Kerwe, wie man's bei uns nennt, wird dann eröffnet und dann ist jeder unbeschwert und trinkt Wein und isst und ja. Ah, und man trifft sich da auch mal. Man sieht ja viele Leute wirklich nur einmal im Jahr, so wie's aussieht, ne? Also ja, und das das ist halt dort. Und dann hat man auch mal Zeit und, äh, setzt sich hin und trinkt und isst, wie gesagt. Und ist eine einfach 'ne unbeschwerte Zeit in der Gemeinde. Und das ist so richtig 'ne tolle Tradition, finde ich, weil es für jeden was ist, für Kinder. Also, minus Wein für Kinder, aber für die gibt's ja dann die
Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Das ist es. Ja. Aber stell dir vor, ich habe die zum Beispiel in meiner Ursprungskultur nicht kennengelernt, weil ich bin in im im im in 'ner an 'ner niederländischen Grün Grenze groß geworden. Da gibt's keine Weinfeste.
Nein? Ah. Aber gab's da so 'ne Tradition für euch?

Ja, das stimmt, Kaffee und Kuchen. J echt?
Das gibt's nirgendwo. Das gibt's nirgendwo außerhalb Deutschlands, vielleicht noch in Österreich, Kaffee und Kuchen, diese heilige Zeit, mittags.
Ja, ja, so um 4 rum mittags hat mein Opa immer Kaffee und Kuchen gehabt. Wirklich?
Ja, genau. Kaffee und Kuchen. Ja, da das Ding, ähm hast du noch Kaffee und Kuchen um dich rum
Ähm, wenig, wenig, ja. Also mein Opa macht's noch, jeden Tag.
heute? Ne, gell? Ne, ne. Ja klar, aber da, wo du jetzt lebst nicht?
Ne, ne. Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich so spät Kaffee trinken würde, dann käme ich nicht ins Bett.
Ist was anderes und vor allem die Art von Kaffee, die geht auch auf 'n Magen, ne?
Ja, also mein Opa trinkt mittags um 4 noch Kaffee, ne? Also ja, und 'n Stück Kuchen. Meine Mama backt jeden Sonntag 'n Kuchen, den er dann über die Woche essen kann. Ja.
Ja? Mhm. Siehst du. Siehst du. Und dann die Weihnachtsplätzchen.
Ja, ah, das stimmt. Das machen wir ma aber machen das andere Kulturen gar nicht, Weihnachtsplätzchen? Also Amerika macht's ja, aber das sind andere Kekse. Das sind so normale Kekse würde ich jetzt mal fast sagen, ne?
Hm. Na klar, und und und wärmere Länder machen arbeiten nicht mit Sahne. Das geht nicht.
Ach so, ja, stimmt, ja.
Da gibt's kein Sahnekuchen.
Ja, wa ja, oh.
Da gibt's nur irgendwie so so, hm, Krümelkuchen oder so und und und und das ist nicht so attraktiv. Das heißt, es entwickelt sich gar nicht so.
Ja, ja, ja. Ja, ach so, ja, dann dann hat man keine Ideen mehr, ne? Da ist man limitiert so 'n bisschen. Ja, es stimmt, ja, aber, äh
Ah. Ja. Ja, ja. Ja, ja, wir wir haben da auch so Tradition, da bin ich jetzt auch grad draufgerutscht, klar. Äh, also als du mich fragtest und ich dir sagte, gell: „Ja, so richtig Traditionen kenne ich gar nicht.“ Von wegen, von wegen, natürlich.
Also. Ja, von wegen, ne? Man man n sieht's nur nicht mehr so als Tradition an, weil's normal ist, ne, so. Also, es gehört zum Alltag dazu.
Ja, genau, aber genau, der die die Tradition prägt ja den Alltag irgendwo, meine ich, ne?
Genau, ja. Ähm, meine mei also mein Opa und meine Oma waren sehr traditionell, also muss ich schon sagen. Also die haben auch mittags warm gegessen und abends gab's Abendbrot, ne? Also
Mhm. Ja, wie bei uns zuhause auch mit Tee.

Ja, das war, also, der Tag des Fleisches, gell?
Ja. Ja, und freitags gab's Fisch meistens.
Ja klar, da m m kommen ran Aber das das kommt ja mehr aus der der christlichen Tradition, gell?
Ja, aber das hat sich irgendwie bei denen so ah, die sind keine Kirchengänger, aber ja, so das Essen die Essensseite hat sich so mit rein Und mittwochs gab's mehr so süße Speisen wie Pfannkuchen. Also, das war so richtig durch getaktet, ne, so ja. Und auch immer um halb äh, auch immer um 1:30, als ne, gar nicht, um 12:30, halb eins, ja. Ja, also ja, also, da ging's schon also, das war für mich auch 'ne Tradition, dass ich genau wusste, ähm, was es wann gibt, ne? Also, das war auch so das gibt's auch nur bei Oma und ja, aber so Kaffee und Kuchen, ja, fände ich schon nicht schlecht, muss ich sagen, ne?
Ja klar, Tradition ist Tradition. Ach, guck mal an. Aha. Gut organisiert. Da guck mal an, ja. Hochstrukturiert das Ganze, gell. Mhm. Gell, so 'n bisschen, nicht übertrieben. Ja. Na ja, und dann haben wir ja noch eine da kommen wir ja heute gar nicht mehr zu, dass dass die Brezeln.
So Ja, ohne Kaffee, vielleicht 'n Tee da auch. Ah, ja, das ist natürlich auch wunderbar, ja.
Gell. <groans> Das ist ist ja auch sehr traditionelle Ernährung. Gell. Ja, ja.
Ja, genau. Und das Oktoberfest ohne Brezeln und so, das wäre ja gar nichts, ne? Also, ja. Siehste mal, haben wir doch noch 'n paar Traditionen, jawohl. Hatten wir alles schon vergessen. Aber du, war richtig toll, mit dir dadrüber zu plaudern. Ja. Auf Wiederhören.
Oh, ei, ei. Ne, beim besten Willen nicht. Ne? Guck mal, was wir da alles noch entdecken, gell? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, sehr inspirierend mit dir. Mhm. Okay, gern mal. <chuckles>

Ne, ähm, das ist auch, hm, da oben irgendwie ich habe 'n Eindruck, die haben sind da nicht so traditionell drauf. Die das traditionellste ist der Wochenmarkt, weißt du, und der der Blumenmarkt durch die Nähe ja, zur Nähe nach Holland oder so. Ja, mag sein, gell, aber später in meiner meiner Kultur, ähm, da bin ich natürlich unter die Räuber gekommen und, ähm, ja, ja, bin komplett also, da ich bin ja nur von Bodegas umgeben, also, von von Weingütern. Und, äh, da habe ich dann also wirklich das das das entwickelt, gell? Und und das ist 'ne Sache, die genieße ich. Ich hatte im Studium Freunde, die kamen aus der Pfalz, und die erzählten mir immer so so bisschen. <chuckles> Das war für mich immer wie so 'n so 'n Film, gell? Ja, und, hm, das ist etwas, was ich sehr schnell angenommen habe, diese Kulturen, die ich auch nicht missen möchte, diese Weinkultur, ja.
Ah. Ah, okay. Ist aber auch 'ne Tradition. Ja. Aha. Echt? Ei, toll. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, genau. Ja, also bei uns in der Pfalz ist Wein groß geschrieben, ne? Also, wir haben auch viel Weinbauer und Weinreben. Also, ja also, ist 'ne Tradition, ist 'ne Kultur.
Ja ja. Genau, bei bei mir ging das sogar so weit, dass ich angefangen habe, Wein zu machen. Ähm, ja, ja, ja. Hm, 'n doch, doch, doch. Das ist ganz einfach.
Wirklich? Ne. Ah, da hast du's Hobby da hast du auch gleich wieder 'n Hobby ja gefunden.
<laughs> Könnt man sagen. Ne, das war aber, ähm, mal 'ne Zeit, da hatte ich viel mit brod mit, äh, Weingütern zu tun und Events organisiert in Weingütern. Aber, hm, da dadurch lernte ich dann auch kennen, wie dieser ganze hm, diese Welt funktioniert. Und da gab's also die Möglichkeit, du konntest dir 1 Fass oder 3 Fässer abfüllen lassen, die kauftest du.
Ja. Ja.
Und, äh, das waren dann deine. Und auf die wurde aufgepasst, die he äh, hilfen halfen dir dann, die den Wein zu zu gären, den Wein zu entwickeln und so weiter.
Ah. Aber hast du da in dem Prozess teilgenommen oder nein?
Ähm, nicht täglich, aber ich bin dann einmal wöchentlich rüber, dann haben sie mir gesagt: „Der Wein ist an dem Punkt.“ Äh, ja, ja, ne und und die die die Leute, die aus den Bodegas dort, die den den Wein steuern, also, die Önologen und so weiter, die sind ja da, die passt ja auch auf deinen auch an. Da haben die mich immer so ist so, als wenn du das in in Obhut gibst, gell?
Erst mal: „Hallo, Wein.“ gesagt, ne? <chuckles> Mhm. Ja. Genau, ja, ja, ja, ja.
Ja, und, ähm, und dann habe ich später, also, so, hm, Weinhändler kennengelernt. Die haben hm, auch in der Pfalz haben sie dann irgendwo, äh, Wein für sich reserviert, der dann für sie gemacht wird und den sie nachher- und wenn das in Bordeaux ist- verkauft und verkaufen, gell? Das heißt also, ich kenne jemand, ich habe 'n Freund, der hat, äh, so 'n Weinhandel, also mit eigenen Etiketten und der b bringt aus 30 Ländern Wein.
Mhm. Ah, aha. Ja, ja. Mhm.